मैं ना, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और एक तो अ, हर बात को लेकर के, हर काम को लेकर के मुझे इतना ज़्यादा तनाव होने लगता है। कि मैं खुद को सँभालना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ऐसे में अ, जो कार्य कर रही होती हूँ या फिर मैं किसी व्यक्ति से भी बात कर रही होती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अ, मैं उसमें अ, सोचने लगती हूँ और मुझे एकदम से इतनी ज़्यादा चिढ़ होने लगती है कि इसकी वज़ह से कई बार तो मेरे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। और कई बार मेरी गलती होती है तब भी मैं माफी नहीं माँग पाती क्योंकि, इतनी ज़्यादा तनाव में होती हूँ कि मुझे खुद ही नहीं पता होता कि मुझे क्या करना चाहिए? और ऐसे ही हाल मेरा काम का भी होता है कि मैं अ, कई बार जो है अच्छे से काम कर रही होती हूँ, लेकिन कई बार कुछ अ, चीजें मेरे साथ इस प्रकार से हो जाती है ना। कि अ, मेरा कार्य भी बहुत ख़राब हो जाता है। और लगभग अ, 2-3 दिन ख़राब हो जाते हैं और मैं बस अपना हर वक़्त जो है मूड ख़राब करके घूमती रहती हूँ। और ऐसे मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती। तो ये तो मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा समस्या का विषय बन गया है। और सच बताऊँ ऐसे मुझे खुद की बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि अ, अगर भविष्य में ऐसा ही रहा तो मैं अ, एक तरह से रिश्ते और अपना काम कोई भी ठीक से नहीं चला पाऊँगी। तो क्या आप मेरी इसमें अ, मदद करेंगी? मुझे कोई ऐसा सुझाव देंगे तो अ, सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा।
जी। जी। जी। जी। नहीं-नहीं, ये तनाव में जाना जो है वो एक बहुत ख़राब लक्षण है क्योंकि कहीं न कहीं जो है अभी तो अ, आप चालू ही हुए हैं ज़िंदगी जीना और अभी से ही अभी आप हारेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कुछ सवाल है अ, जिसके बाद मैं आपकी मैं जो भी आपकी परेशानियाँ है वो समझ सकूँगा और आपको सलाह दे पाऊँगा। जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। अ, तो जो तनाव के लक्षण है, वो कैसे हैं आपके लिए मीन्स अ, आप बहुत ज़्यादा ज़्यादा सोचने लगती है? चुपचाप बैठती हैं? या कैसे लक्षण है?
हाँ। हुँ, हुँ। हाँ।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
हुँ। हाँ, यही मेरी समस्या है कि मैं बहुत अ, हँसने वाली अ, जो है जो होती हैं अ, लड़कियाँ उनमें से नहीं हूँ, मुझे बहुत ही कम हँसी आती है, किसी की बातों पर भी और खुद को भी बहुत ही कम हँसाती हूँ। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा जब मुझे वो अ, दर्द से गुज़रती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा जो है परेशानी हो जाती है अ, तब मैं अ, मेरे पास में ही एक जो है, एक अच्छा-सा गार्डन है वहाँ पर जैसे मुझे किताबें पढ़ना भी पसंद है। तो वहाँ पर कभी-कभी जान जाती हूँ लेकिन वो मुझे शांति नहीं मिलती, फिर मुझे लगता है अब तो मैं ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी समस्याएँ तो आती रहती हैं और एकदम से अचानक से मुझे ठीक भी महसूस होने लगता है। लेकिन जब कोई बात आती है ना, तब मैं बहुत असहज हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा तनाव में चली जाती हूँ, वो मैं अ, एक तरीके से मैंने कहा कि मैं झेल नहीं पाती उस समय। और अगर बात ख़त्म हो गई, मेरे दिमाग़ से अगर वो बात निकल गई, तो कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, मैं आराम से अपना कार्य करने लगती हूँ। लेकिन ये अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि 15 दिन में 2-3 बार 2 बार तो लगभग हो ही जाएगा, कि मेरा जो कार्य है वो बिल्कुल तहस-नहस हो जाएगा, मैं अपने कार्य को भी उसी अ, जैसे मैं ये अ, दृढ़ कर लेती हूँ कि अब मैं कोई कार्य नहीं करूँगी, मैं बस पढ़ाई करूँगी और पता नहीं किस प्रकार के ख़्याल मेरे अ, जो है ज़हन में चलते रहते हैं। तो ऐसे मैं ख़ुद को हँसाना और अ, ख़ुद के साथ बैठना मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जी।
जी। जी, जी। जी। अ, तो ये बात आपने किसी से अ, साझा करी है या किसी से बात करी इसके बारे में? कि भई उम, मैं ऐसा क्योंकि क्या होता है न कि जब हम अपने दोस्तों से या माता-पिता या किसी ऐसे से बात करते हैं, जिनकी बातें हमें जो हैं वो कहीं न कहीं सहानुभूति देती हैं, सांत्वना देती हैं। तो आपने कभी किया है ऐसा कुछ?
हाँ। अगर अ, मैं अपनी परेशानी की बात करूँ तो मैंने कभी अ, किसी को नहीं बताना चाहा है। क्योंकि अ, म म मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत ही कम चीज़ें अपनी किसी को बताती हूँ और मुझे अ, ख़ुद की बातें बताने में बहुत ही असहजता लगती है और ख़ासकर दोस्तों के साथ में बताने में। और हाँ अ, चूँकि मेरे माता-पिता मुझे बचपन से जानते हैं। और उनको पता है कि अ, मेरी एक आदत है कि मैं जो है म किसी की बातों को झेल नहीं पाती अगर और उसको उस समय जवाब नहीं दे सकती, किसी को भी जवाब नहीं दे पाती। लेकिन उस समय बस शांत हो जाती हूँ और बस ख़ुद मैं ख़ुद को कोसी हूँ और ख़ुद को बहुत ज़्यादा जो है सता करके एक तरह से तनाव में चली जाती हूँ। तो ऐसे में ना तो मैं किसी से बात करती हूँ और ना मैं किसी से कभी ज़िक्र किया है इस बात का। और जैसे कि मेरे माता-पिता को हाँ ज़रूर पता है। तो मैं अक्सर उस समय पर उनसे फ़ोन पर बातें करती रहती हूँ। मेरी माता श्री मुझसे बातें करती रहती हैं, और मुझे एक तरीके से सांत्वना भी देती रहती हैं। जी।
जी। जी, जी। तो आज तक आपने कोई तरीके अपनाए हैं कि अपने आप को शांत करने के?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
हुँ। हुँ। हाँ। हुँ। हाँ। हुँ।
मन चेंज हो जाता है क्योंकि क्या होगा की आप दूसरी चीज़ों में अपना दिमाग़ लगाया और वहाँ जाके आपको पेड़-पौधे, पहाड़ दिख रहे हैं जो कि हरे-भरे अ, जानवर दिख रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो चीज़ें आपको दिखेंगी ना तो आपको कहीं न कहीं जो है वो अ, दिमाग़ चेंज होगा और आप अच्छी चीज़ें देख रही है तो आप कहीं न कहीं अच्छा सोचेंगे भी, जब एक अच्छा स्वस्थ म दिमाग जो है वो अच्छा ही चीज़ें आपका अ, अंदर भी पहुँचाएगा और दूसरों तक भी पहुँचाएगा। और जहाँ तक आपके माइग्रेन की बात है आपको सिर-दर्द होता है तो कहीं न कहीं इसके लिए जो है अ, डॉक्टर से सलाह लीजिये और इस सब चीज़ों के लिए जो है अ, ज़्यादा सोचिये मत, सोचना ही सबसे ज़्यादा बीमारी पैदा करता है। तो ये सब चीज़ें करके आप जो है अपनी लाइफ़ को और आसान बना सकती है और तनाव कम हो जाएगा। आशा करता हूँ आपसे ना
हाँ। हुँ। जी, अ, वाक़ई मैं आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और जिस प्रकार से आपने मुझे समझाया और जो तरीक़े आपने बताए हैं, मुझे लगता है ज़रूर ये मेरे काम आएँगे और मैं अपना तनाव भी कम कर पाऊँगी इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं यही पे हूँ और कभी भी आप सहायता मांग सकती हैं।